Eğitim yolculuğun nasıl başladı? Biraz bahsetmek ister miydin?
Eee, tabii ki. Emm, yani ilkokulla başladım, eee, eğitim hayatıma tabii ki. Bizim, ben biraz eskilerdenim. Şey yoktu bizde anaokulu henüz yoktu. Benden hemen sonra başladı aslında zorunlu anaokulu. Evet.
Hadi ya! Eee, sonralardan başladı, değil mi? Eee, eski zamanlarda öyle şeyler yoktu.
Evet, benden bir süre sonra başladı, hani, belki bir 3, 2-3 seneyle kaçırmış olabilirim tam emin değilim ama. Eee, dolayısıyla anaokulunu
Peki, çok şey kaçırdın mı sence? Ne hissediyorsun bununla ilgili? Eee, ufak yaşlar tabii, belki anlamayabilirsin ama.
Tabii ama yok, şey, hani, anaokuluna şimdi gidenleri görüyorum. Biraz aslında ben de istermişim ama çok da eksikliğini o dönem hissettim diyemem çünkü ben zaten, hani, çok fazla arkadaşım vardı. Biraz mahalle ortamında büyüdüğüm için. Emm
Hıı. Peki, ne farklılıklar var sence? Yani, sen mahalle ortamında büyüdüm diyorsun. Ü
Hı hı.
Anaokulu eğitimi alanlar sence şanslı çocuklar mı? Ne artıları var veya eksileri neler? Hani, aklına neler geliyor?
Evet. Hı hı. Yo, bence çok güzel bir, eee, a yani çok fazla artısı var çünkü, hani, çocukları okulun stresli, ııı, yaşamına sokmadan önce, hani, arkadaşlığı kurmayı öğretmesi açısından, bazı el becerilerinin geliştirilmesi açısından, paylaşmayı öğren birlikte oyun oynamayı, anlaşmayı öğreniyorlar vs. Bence çok önemli bir aşama aslında. Keşke, eee, olsaydı benim için de derdim yani, derim şi
Hımm. Paylaşmayı öğreniyorlar. Çok güzel. Yani içinde keşke keşken var yani orada, eee, ama şöyle de bir durum var, mahalle kültüründen bahsettin ve mahallede büyüdüğünden bahsettin. Şimdiki nesil de biraz bu mahallede büyüme konusunda biraz şanssız sanki. Ne dersin?
Tabii ki, tabii ki. Evet. Doğru, doğru, evet, hani, ben o dönem anaokuluna gitmemiş olsam bile çok fazla, hani, yaşıtlarımla, eee, mahalle içinde çok fazla etkinlik yapıyordum. Zaten oyunlar oynuyorduk ve hani, ufak maçlar, işte, oyunlar, türlü, türlü, eee, şey, komşuluklar vs. yapabiliyorduk. Dolayısıyla bir nevi anaokulu yerini tuttu ama şimdiki çocuklarda, evet, biraz daha hani eskisi kadar mahallede özgürce oynama veya, eee, güvenli bir ortamda, eee, hani, anne babanın gözetimi veya bir büyüğün gözetimi olmadan yaşama olanakları biraz azaldı tabii ki. O açıdan.
Çok iyi, çok güzel. Değil mi? Bayağı azaldı. Eee, yeni nesil çok daha farklı yetişiyor aslında, yani eski nesile göre veya senin çocukluğuna göre diyeyim. Peki, elinde bir sihirli değnek veriyorum şu anda sana. Eee, yine aynı şekilde mi o yılları geçirmek isterdin, böyle, ilkokul, ııı, veya anaokulu dönemlerini yine mahallede? Yoksa şu anki gibi biraz daha böyle, hani, teknoloji de ilerledi ya, teknolojik aletlerle ama mahalleden kopuk, eee, bir çocukluğun mu olsun isterdin?
Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Evet. Ya, galiba değişmezdim çocukluğumu çünkü ben, eee, yani, şu an, tabii ki şu an bile, eee, özlediğim çok şeyi oluyor. Yani o özgürlük hissi bence daha sonra o kadar şey, eee, bir özgürlük hissini yaşamamış olabilirim o dönemden sonra. Eee, bence çok şeydi, etkili
E, değil mi? Aynen öyle. O zamanlar çok mu özgürdün? Yani, eee, o mahalle zamanları, mahalle külle kültürleri, yani şunu mu demek istiyorsun aslında şu anki çocuklar o kadar da özgür değil, hani, dışarı sokağa çıkamıyorlar. Evet, belki ellerinde bir cihaz var ama, eee, o, ııı, şeyleri yaşayamıyorlar. Eee, özgürlükle alakalı vurgun çok enteresan bu arada.
Hı hı. Ya, evet. Bence Hı hı. Bence Ya, şöyle, ııı, özgürlüğü şöyle tanımlarsam aslında biraz öyle, hani, kendimin, ya kendi çocukluğumu daha, ııı, hani, şimdikilere kıyasla övmek niyetinde değildim ama şöyle, emm, nasıl söyleyeyim, ben mesela sabah hafta sonları veya yaz tatillerinde, tatil zamanları sabah evden çıkardım ve, hani, annem babam beni hiç merak etmezdi. Bütün gün, hani, mahallede, sokak sokak ve şehrin etrafında gezebilirdim vs. hani, bir büyük gözetimi olmadan bir çocuk hayatı yaşayabildim aslında. Çünkü güvenliydi, emm, yani kimsenin gözü arkada kalmazdı öyle, eee, sonrasında istediğimizi yapardık çocuk olarak. O anlamda özgürdük. Şimdiki çocuklarda tabii ki çok olanak var, işte, yüzme kursuna gidiyorlar, piyano, keman vs. ama hep bir gözetim altında bulunmaları da, ııı, değil mi? Evet, hani, gözetim yokluğu va eee, açısından özgürdüm, öyle söyleyeyim.
Lütfen, lütfen. O! Hadi ya, enteresan. Çok güzel bir şey bu aslında. Şahane. Evet, sanki değil mi? Sanki yani bir Evet. Yani Bilmiyorum. Tabii, bu, böyle bir şey söz konusu değil ama bıs sen elindeki sihirli değnekle belki bir kombinasyon, 2'si birleştirip, hani, gene buy şu anki günümüzün imkânlarını isterdim belki ama, eee, onun yanında da özgür olmak, rahatça işte sokakta, mahallede gezinebilmek, arkadaşlarınla buluşup belki sokakta top oynamak isteyebilirdim. Peki, sonra biraz ilerleyelim böyle eğitim hayatında eee
Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Tabii.
İlk yılların nasıl geçti? Mesela ilkokul, ııı, a anıların nasıl? Eee. Hâlâ seni heyecanlandıran şeyler var mı?
Evet. Ya Evet, yani ders anlamında veya okul arkadaşlarımla oynadığım oyunlar dışında ilkokulu, hani, çok net hatırlamıyorum aslında nedense ama şey, ımm, evet, yani ama şey, şöyleydim, emm iyi bir öğrenciydim. Ders... Öyle çok fazla çalışmazdım ama ödevlerimi, işte, zamanında yapardım, o kadar çalışırdım aslında.
Hadi! Çok güzel. Eee, harika. Şahanesin yani, daha ne olsun!
Onun dışında, işte, ilkokul 4'e kadar aslında çok okulu takmadığımı hatırlıyorum pek ama sonra 4, hani 5'inci sınıfta bizim anadolu lisesi sınavı olurdu o dönem. O dönem şeydi, hani, 5'inci sınıfta biraz, ııı, bil hani, ders anlamında bilinçlenmeye başlamıştım. Biraz ders çalışmaya başlamıştım, onu hatırlıyorum. Eee.
Evet. İşin ciddiyetine varılmış o zaman anladığım kadarıyla.
Evet, hani bir anadolu lisesine gideyim vs. diye biraz uğraşmıştım. Eee sonrasında da
<chuckles> Peki, hemen bu sınavdan bahsettin. Hatırlıyor musun? Stres yaşadın mı veya, işte, stresli bir dönem miydi? Bu çünkü s sınav dönemleri çok sıkıntılıdır, streslidir ve i insanı gerçekten hırpalar. Eee, sen de bu dönemden zarar gördün mü? Mesela yine bir elinde bir bir değnek olsa sınavsız bir hayatı mı tercih edersin? Uyup
Tabii. Doğru, evet. Hı hı. Evet. Ya, bilmiyorum. Aslında ben o sınavdaki yarışma hâlini de biraz seviyordum. O da bana oyun gibi geliyordu. İşte, şehirde deneme sınavları olurdu. Onda biraz derece yapmaya çalışırdım. Dershaneye gitmiştim, işte, 5'inci sınıfta. O dershane sınavlarında biraz derece yapmaya çalışırdım. Hani, eee, o da biraz oyun gibi gidiyordu. Vardı, eskiden vardı. Şimdi çok yok ama evet, küçükken... Yani lise... Galiba üniversitede kaybettim ama evet, önceden vardı.
Hadi ya. Yarışmacı ruhun var o zaman, öyle mi? "Neden?" diye hemen bir, eee, virgül koyalım. Niye kaybettin o yarışmacı ruhunu? Neler yaşadın? Ne oldu hayatında?
Ya, işte, şey Hı hı, ııı, biraz işte hayat çeşitlenmeye başlayınca, başka şeylerle de, emm, ilgilenmeye başlayınca hani a aslında, hani, o dersteki rekabetin veya sınavların falan hani, o sandığım kadar önemli olmadığını, ııı, fark etmeye başlayınca oldu galiba. Hani neden bu kadar, hani, bundan neden zevk alayım ki gibi bir, eee, şey, eee, oldu aslında.
Hı hı. Seni anlıyorum ama aslında söylemek istediğim şey sınav, ııı, daki yarışmacılığın, eee, değil genel hayatta bir yarışmacı ruhun olduğunu hissettim. İii, bilmiyorum, beni düzeltebilirsin de. Eee, diğer şeylerde de yarışmacı hayatın var, mesela sporla alakalı diyebiliriz, eee, diğer insanlarla, hayatla alakalı yarışlarınla, eee, dan bahsedebiliriz veya bir oyun oynarken bu var mı sende yoksa sadece eğitimdeydi ve bitti, gitti mi?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Yani aslında şey, eee, belki biraz vardır hâlâ, eee, ama yani, dediğim gibi, çok hırslı bir insan değilim. Eskiden biraz hırslı ya da öyle anlatayım. Eskiden biraz daha hırs vardı sanırım. Şimdi rekabetçilik belki hâlâ var ama hırs, hani, böyle, biraz daha, ııı, adanmış bir hırs o kadar da yok. Yani, yine
Evet. Biraz daha törpülendi anladığım kadarıyla bu duyguların, öyle mi?
Tabii, tabii, bence sanırım biraz öyle diyebilirim ve daha iyi oldu böyle.
Daha iyi. Kendini daha iyi hissediyorsan zaten çok bunun üzerine, eee, konuşulacak pek bir şey yok. Peki, emm, şey olarak nasıldı mesela, eee, maddi olarak nasıldı? Mesela ilkokulun ilk yıllarında, eğitimin ilk yıllarında rahat rahat her şeye ulaşabiliyor muydun? Ailen bunları karşılayabiliyor muydu? Kendini nasıl hissediyordun? Eee, o yıllarda atıyorum, işte, bilgisayar, eee, belki yeni çıkıyordu, çıkmıştı. Hemen yeni çıkan bir şeye ulaşabiliyor muydun? Nasıldı o yılların?
Tabii ki. Bence de. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Doğru. Evet. Ya, biz biraz orta direk bir aileydik, emm, ki hatta benim küçüklüğümde bir tık daha aşağıdaydık. Hani şimdi belki biraz daha iyi ama, eee, o zamanlar biraz daha, eee, hani, orta alt gelir, diyebilirim. Dolayısıyla yani çok basit oyuncaklarım vardı. Zaten şimdiki kadar, böyle, oyuncak çeşitliliği veya, işte, ııı, vs. yoktu zaten. Benzerdi herkesin. <chuckles> Yani, hemen hemen, evet. Belki çok yurt dışıyla bağı olanlarda belki biraz vardır ama onun dışında şey oldu zaten, emm, bilgisayar, ııı, ben ilkokuldayken yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı ama, hani, evlere girmeye başlamıştı. Emm, benim 5'inci sınıfta, ııı, ilk bilgisayarım oldu. E, o da eee, aslında bayağı iyi hissetmiştim. Bir de o zaman çok oyun falan da yoktu, birkaç oyun vardı, işte, hani, emm, oynayabileceğin ama onun dışında
Anlıyorum. Anlıyorum. Evet, yoktu, değil mi? Parası olana da yoktu yani aslında. Neye başlamıştın? N nasıl hissetmiştin mesela? İnternetin daha olmadığı hatta yeni yeni başladığı dönemlerden bahsediyorsun, değil mi?
İnternet yoktu, ya, o zaman; hiç yoktu. Evet, tabii. Iıı, sadece, işte, bilgisayara disketler vardı, disketlerle oyun falan alabilirdim. Bir de, işte, programlama dili öğrenmeye başlamıştım aslında 5'inci sınıfta. Babam teşvik etmişti aslında "A, bak.", işte, hani, "Oyun oynamadığın zamanlar şunu öğrenebilirsin." diye. Öyle, basit programlama falan öğrenmiştim. Yani zevkliydi o za
A, güzel! Aklında var mı mesela öğrendiğin bir iki program?
İşte, C dili vardı o zaman. Eee, şimdi C++ falan vs. var ya, o ilk başlarında, eee, o dönem C programlama dili vardı. Eee, biraz onunla, hani o, işte, hesaplama programları yap yaptırıyordum. İşte, ufak tefek basit programlar yapıyordum işte. Eee, öyle, keyiflidi.
A, ne kadar güzel, yani Çok iyi. Ben de tam bundan bahsedecektim aslında, hani, sonuçta, emm, eğitim yolculuğunda, çocuklarda, eee, öz özellikle, eee, ailenin, eee, ve eğitmenlerin önemi çok önemli. Eee, böyle, seni yönlendiren, eee, önemli bir kişi var mı hayatında, önemli, böyle, nokta atışları yapan ve hayatında kritik no noktalar, eee, dönümler, eee, edindiğin zamanlar oldu mu?
Evet. Doğru. Evet. Eve Ya, bence tabii ki, bi hani, biraz baba faktörü olabilir çünkü şey, ya, hani, dediğim gibi ben çok sokakta, eee, büyüdüm ama, hani, ailede de biraz böyle bir çalışma disiplini, ııı, yerleşik olarak var aslında. Babam da küçük yaşlardan beri çalıştı ve biraz hayat zorluğu çektiği için biraz o okuma, eee, ve okutma odaklı biriydi. Eee, dolayısıyla o en
Tabii. Hı hı. Senin okumanı istiyordu, eee, anladığım kadarıyla.
Tabii, tabii, yani bir de meraklı olmamı isterdi. İşte, mesela şey yapardı o, onu şimdi düşününce çok takdir ederim. Eee, zorlamazdı da bir şeyi ama mesela Bilim Teknik dergisi vardı o zaman, bir de Focus diye bir bilim dergisi vardı. Eee, eve alır onları koyardı salonda, sehpanın ortasına, eee, ve şey, hani, böyle, arada birkaç konusunu açardı vs. ama, hani, zorla da okutmazdı ama hep oradan, yani elime hep öyle dergiler geçmiş oldu öylelikle.
Güzel. A, ne kadar iyi bir şey. Teşvik var yani baba tarafından özellikle, eee, eğitim yıllarında hatta belki hayatının ileriki dönemlerinde biraz daha böyle rol model, eee, diyebilir miyiz?
Emm Tabii ki. Bence Ya, rol model diyemeyiz çünkü, hani, onun yaptığı mesleğe veya veya, hani, onun, eee, gibi olma gibi bir yerden değil de, hani, onun, emm, çabaları biraz, hani, benim de bu konuda bilinçlenme diyebileceksek buna öyle bir bilinç yerleşmesine sebep oldu. Hani, yoks Hı hı.
Hımm. Ama onun belki mücadelesi, eee, hırsı sende birtakım rol model, eee, olmuştur, yani hayata tutunması, eee, yaptığı mesleği seçmek tabii ki farklı şeylerle ilgilenebilirsin. Peki
Evet, doğru, olabilir. Hı hı. Evet, aslında Hı hı.
şundan bahsedeceğim, hani, i şu anki, ııı, meşgalelerinle o zamanki, böyle, eee, eğitime başladığın, eğitim yolculuğunun ilk zamanlarındaki meşgaleler benzer şeyler mi yoksa bambaşka bir insan mı oldun, hatırlıyor musun?
Ya değişiyor insan çünkü, hani, eee, bir ara yine eğitim vesilesiyle, eee, ortaokuldan sonra ben yatılı okula gittim. Eee, yatılı okulda mesela biraz aileden de uzaklaşınca falan insan biraz daha hızlı değişiyor vs. Sonra üniversite ortamında zaten, emm, yine biraz aileden daha ayrı bir şekilde gelişiyorsun falan. Yani insan giderek farklılaşıyor, vi yani geçen senemle bu senem bile, ııı, birbirini çok tutmaz benim bazen.
Hâliyle. I hı. A, entere Eee, haklısın aslında, evet, insanlar değişiyor. Bu ortaokul, lise yıllarını mı yatılı okudun?
Evet. Eee, ortaokulda yok, şeydim, eee, hani, anadolu lisesindeydim ama sonrasında, eee orta 3'ten sonra, yani lise 1'e, eee lise 1'den itibaren şeye, yatılı bir lisede okudum.
Çok güzel.
Eee, bir de farklı bir şehirde, hani, ailemden uzak bir şehirde okudum. O biraz ilginç oldu.
Evden erken ayrıldın.
Evet. Yani evden erken ayrıldığım için biraz, eee, hani, eee, çok, eee, çok fazla rastladığım bir şey değil genelde. 15-14 yaşlarında insanlar, eee, yatılı okusalalar bile aileye yakın bir yerde yatılı okurlar. Benim, eee, uzak bir şehirdeydi.
Yakın oluyorlar.
Emm
Nasıl izler, yani sende nasıl hatıralar bıraktı? Kendini kötü mü hissettin, iyi mi hissettin? Böyle, eee, hafiften bahsetmek ister misin?
Yo hı hı. Bence Evet. Yani ondan da bahsedeyim. Son şey, eee bence, hani, beni dönüştüren, hani, önemli, eee, aşamalardan biriydi. Çünkü, hani, hem aileden ayrı biraz yaşamayı öğrendim hem, hani, ba bambaşka bir yerde arkadaşlıklar kurmayı, biraz günümü kendim idare etmeyi, yemeğimi kendim organize etmeyi falan öğrendim. O da eğitimim açısından, hani, eğitimin bir parçası gibi bence. Eee, biraz dönüştürücü bir deneyimdi doğrusu.
A! Bu çok önemli. Çok önemli. Yani, eee, kesinlikle bu bahsettiklerinden ben de aynı etkiyi aldım. Eee, bazı konularda, eee, hatta eğitim hayatının ilk yıllarından itibaren, eee, erken olgunlaştığını hissettim. Özellikle bu yatılı, eee, süreçte. O da seni erken olgunlaştırmış, eee, ve tecrübe kazandırmış. Aslında birçok önemli deneyimler, bu deneyimleri herkes o yaşlarda edinemiyor. Eee, değişik şeyler a eee, aldım senden, duydum. Eee, çok keyifliydi bunları duymak. Eee
Hı hı. Hı hı. Olabilir. Doğru. Hı hı. Imm. Benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Eee, güzel bir sohbet oldu. Görüşmek üzere.
Aynı şekilde, görüşmek üzere.